آه، لأ، لأ، آآ ب أنا مشرف كده كده لإن أنا من إخواتي الكبار. عندي إخوات أصغر مني، فأنا اللي ب ب باوجههم، بس بس يعتبر باعمل برضه معاهم كل حاجة وإيدي على كل حاجة. آآ، حتى ممكن أشارك في الطبخ أحيانًا بحكم إن إن أنا عارف شوية في الطبخ والثقافات العربية وكده، فأحيانًا بنحب نعمل اللحمة مندي أو كده، فدي في السكة ديّه بقى أنا لازم أشارك.
<laughs> أي وقت. أيوه. آه مشرف حلو. <laughs> امم. امم. ما هو حلو ده. آه، يعني ده الطبق الرئيسي بتاعكم، اللي هو مثلًا تعملوا مندي وجنبه بقى بقية ال آآ، طيب قُل لي.
آه. أو مثلًا كبسة، امم.
آه، كنت لسه هسأل لك بتعملوا إيه جنبها وبت بتقدموها إزاي؟
هي ال ال ال آآ، ممكن نعملها مثلًا في رز بسمتي. آآ، مش هتطلع طبعًا زي المندي اليمني اللي بيتعمل في الأرض ويتحفر له وكده، بس آآ، بتطلع جميلة، ويتعمل معاها بقى رز بسمتي، ويتعمل آآ، اللي هي الSauce الأحمر ده اللي بيبقى جنبها، بيبقى طماطم على توم على خل على زيت، آآ، يعني مكونا ملح وبهارات ول وليمونة بتتعصر عليها، فبتطلع معاك Sauce حلو أوي، ممكن خضرة كمان، كزبرة أو بقدونس.
امم. إمم. امم، امم. أيوه. امم. آه. امم.
فلأ، دي ج ده جميل أوي الSauce ده مع الرز واللحمة.
طيب، واضح إن أنت عندك خبرة ف ف من الناحية العربية اللي هي بلاد ال الخليج وال فحسيت، <laughs> حسيت كده. قُل لي إيه تجربتك هناك؟
آه. أيوه، أنا أنا عِشت هناك كتير. على فكرة آآ، عندهم هم ال آآ الضيافة عالية جدًا على أعلى مستوى. طَب أنا هاحكي لِك على مَرّة اتعزمنا في في خيمة في صحرا.
امم، أيوه. امم.
آآ، يعني آآ، آه جميلة، كان راجل صاحب أبويا قال لي تعالَ معايا يا أحمد، <tsk> إحنا معزومين ف فرُحنا. ال ال
آه، حلو ده. امم. الضيافة كانت شكلها عامل إزاي؟
هي الفكرة إنك داخل خيمة، فبتقول إيه يعني؟ خيمة في صحرا؟! لأ، الخيمة من جوّه تحفة بقى، مفروشة فرش وفيها تلفزيون و ف دي دي أول حاجة يعني. تاني حاجة بقى، أول ما تقعد، لسه ما قعدتش، تلاقي لك جالك ولد صغير كده وشايل Thermos شاي وThermos قهوة ومعاه كوبايات في إيده اليمين والThermos في إيده الشمال. على فكرة ال ال الترتيب ده مش أي كلام، لازم الكوباية في اليمين والThermos في الشمال.
امم. حلو أوي. امم. امم. آه. آه.

آآ، لأ، بعد الأكل الناس بتحلِّي بيه، بلح الشام، إمم، و و واليوم ده بَقى الواحد يعني بصراحة اتبسط أوي و وكَل و وكان
آه، آه، آه تمام. كان في إيه ثقافات مختلفة عن يعني ب بعيدًا عن اللي هي الأكل والضيافة. يعني الحلقات بتبقى ماشية إزاي؟ يعني ممكن، آآ، الحلقة يعني الخيمة دي مثلًا بيفصلوا الرجالة عن الن نساء والّا بيبقوا الاتنين مع بعض؟ بتبقى شكلها إزاي؟ آه.
هو هو إحنا مثلًا هو ال في اليوم ده، في اليوم ده تحديدًا ما كانش في نساء، بس هُم عمومًا كثقافة هناك، آآ في السعودية عندهم الحتة ديّة، إن هو لأ، النساء ده ليهم مدخل خاص أصلًا في العمارة مثلًا، آآ، بو بوابة تانية كده والّا حاجة، وليهم شققهم اللي ما فيش في و أي راجل يدخلها، و وحتى في الأفراح، آآ، نرُوح ال أ أمي مثلًا واخواتي يدخلوا من باب وإحنا من باب تاني، وما نشوفش بعض نهائي لآخر ال الفرح، آآ، لغاية ما نيجي نمشي، ما لناش علاقة خالص ب بالنساء، هُم عندهم ديّة، آآ، ثقافة بيعملوها، آآ، كويسة يعني، أنا إحنا كنا بنرتاح فيها هناك يعني، ما كُناش بنتضايق خالص يعني عادي، بالعكس حلوة جدًا يعني.
إمم. إمم. مفصولين تمامًا. إمم. إمم. إمم. إمم. طَب خلينا نِرجَع بَقى للثقافة بتاعتنا بَقى، يعني <giggles> كفاية ثقافة <giggles> آه، طقوسنا إحنا بَقى آه، حاسس إن في حاجة اتغيَّرت في ال يعني في الطقوس دي؟ يعني من زمان كان مثلًا أخو آآ، مثلًا ب باباك أو مامتك بيحكوا لك ده إحنا كنا بنعمل كذا وكذا، ودلوقتي ما بقاش يحصل أو بتحصل ب يعني ب بشكل تاني
آه، نرجع ل لطقوسنا إحنا بَقى. آه. يعني تحسي ال آه، تحسي الناس ما عادوش بيضايفوا كتير، ما عادوش بيعزموا الناس كتير، آآ، الثقافة بتاعة الضيف والضيافة ما بق ما بقتش منتشرة أوي، أفتكر القرية بتاعتنا بيحكوا لي لما كان ييجي، آآ، مثلًا شيخ يخطب الجمعة في القرية، كله يتخانق مين اللي يعزمه، وأفتكر كمان يقولوا لو في عزا كل الناس تعزم بعض والأكل يتطبخ وينزل في الشوارع، ما حدش عارف مين اللي طابخ، وفي الأفراح كذلك نَفْس الكلام. فكان في زي ما تقولي كده، آآ، ضيافة أكتر، آآ، آآ، و
إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم. اتغيّرت يعني شكل الضيافة عن ال عن ال زمان علشان علشان يمكن علشان وسائل التواصل الاجتماعي أو ال ال السرعة اللي إحنا عايشين فيها، الدنيا ما بقتش مثلًا أنت شايف ده أثّرِت مع يعني الموضوع ده أثّر فيها والّا؟
مش عارف آه، آه. مش عارف، آآ إمم، أنا